Minsan ano pa nga eh, nag-a-ano, nagi-scroll sa Facebook reels, ganon. Tapos paulit-ulit lang niyang pinapanood 'yon. 'La sabi ko, "hala parang bente"
Mm.
20 times na yatang nag-replay yung pinapanood niya. Pero sa tiningnan ko kung natutulog, pero naka dilat naman. <laughs> Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. <laughs>
<laughs> <chuckles> Nawili nawili lang manood, na ma nawili na silang manood ano. Ano pa lang mga ano, karaniwan na apps na gusto nilang bini-visit?
Oo. Ah, usually 'yung nanay ko sa Facebook talaga kasi dun dun siya nakatutok. Tapos 'yung, eh ano ano na bang pangalan ng Facebook ngayon, Meta na, bago na 'no. Tapos nung, ah, 'yung isa ko nam 'yung tatay ko naman, ano naman, mahilig naman talaga sa YouTube lang 'yun, hindi naman 'yun basta nagpupunta ng Facebook. Di rin siya nagpo-post ng anything dun eh. Sa YouTube lang talaga.
Oo. Mhm. Ay, to talagang ano lang siya, 'yung nanonood lang ng sa YouTube.
Oo, mahilig siya manood, lalo na 'yung mga ano, magagandang mga babae, mga Brazilian na lahi, talagang kon kinikilig-kilig na 'yan. Tapos isa pa 'yung boxing, nako. Parang adik na adik talaga sa boxing 'yun, eh. Lalo na 'yung mga laban nila ni Pacquiao.
Ayun. <laughs> <laughs> Hmm, napapanood siguro ni papa mo si Ivana. <laughs>
Ay siguro, baka mamaya nagko-co-comelon na siya ng ganoon.
<gasps> No? <laughs> Kaya siguro si ma kaya siguro si mother, parang bising-busy din sa chat moderator. Ah, gano'n manonood ka ng ganyan ah. <laughs>
<chuckles> Hindi 'yung sa nanay ko naman, parang ang ang punto niya naman niya don is 'yung community na ano, meron siyang mga kaibigan na di dinadalaw niya doon sa ano, hindi ko alam kung sa Cavite or something. Basta dinadalaw niya doon, hmm, 'pag may birthday.
Oh, ay wow. Hala! Naanag nag-a-ano na siya, yung parang nagluluwas-luwas sa ibang lugar?
Ay lumuluwas ng iba-ibang lugar. Oo, pumupunta sa kung saan-saan. Kasama 'yung mga kaibigan niya dun sa ano sa Facebook, na mga matatanda din.
Hala, grabe siya. <laughs> Oy delikado rin 'yan, ah. Kasi malay mo, ano. Oo, ma ayun naman ang maganda, hinahatid naman pala siya.
Di na nakakabalik naman siya, hinahatid siya dito. Kasi siya 'yung pinakamatanda eh. Oo, sa lahat. Hmm.
Ah, okey, mabuti naman kung ganun. Alam mo, sobrang salamat kasi ganda ng usapan natin. <chuckles>
Oo nga eh, sobrang na-excite ako, nakakatuwa. Mm, mm. Oo, thank you.
<breath> Heyo, hanggang sa muli. Thank you. Ingat.